और क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको वो कौन-कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जब आप अपनी आदतों को सुधारने के लिए कदम उठाते हैं?
हाँ, बाधाएँ अगर मैं बताऊँ तो जैसे कई बार तो ऐसा होता है कि ना मैं फ़ोन चलाने की मेरी बहुत ज़्यादा आदत है और ऐसे में मैं प्रयास भी करती हूँ कि जल्दी सो जाऊँ। तो एक होता है कि थोड़ा 5 मिनट या 10 मिनट ही चलाऊँगी बस मोबाइल और फ़िर आप ये समझिए कि पाँच मिनट और 10 मिनट के चक्कर में ना कई-कई अ, जो है 1 घंटे बीत जाता है, डेढ़ घंटे बीत अ, जो है निकल जाता है और मैं स्क्रॉलिंग करती रहती हूँ और समय का पता ही नहीं चलता और दूसरा ये कि अगर कोई मैंने जो है अ, एक तरह से अ, म मूवी देखना शुरू कर दिया, फ़िर कोई सीरीज़ देखना शुरू कर दिया ना तो फ़िर ऐसा होता है कि मैं जो है देखती रहती हूँ और जब तक वो खत्म नहीं हो जाती सीरीज़ तब तक उसे देखती रहूँगी और उत्सुकता बनी रहेगी कि इसमें अब क्या होगा अब क्या होगा। तो वही है कि अ, प्रयास करने के बाद भी इस प्रकार की बाधाएँ मेरे सामने आ जाती हैं ना, कि बस अपना जो कार्य होता है, जो निरंतरता होती है ना उसे बना नहीं पाती और फ़िर बाद में उदास भी हो जाती हूँ।
हाँ जी। जी। हाँ जी। जी। जी। अ, जी, इसमें उदास होने वाली बात नहीं है, आप सबसे पहले उदास होना बंद करें और इन आदतों को सुधारा जा सकता है, जैसे कि हमने पहले भी बात कर रखा है, तो अ, सबसे पहले आपको छोटे कदम उठाने चाहिए और आपको छोटी शुरुआत करनी चाहिए कि आप अपने आप को एक छोटा टारगेट दें कि पहले हम 1 हफ़्ते तक इन आदतों पे काम करना चाहिए और साथ अपने आप को थोड़ा-सा इनाम दें। जैसे कि रिवॉर्ड होता है कि हाँ, ठीक है मैं 7 दिन तक अपना शेड्यूल मेंटेन अ, करके रखता हूँ, तो मैं 8वें दिन अपने आप को ये रिवॉर्ड दूँगा, जैसे कि मैं घूमने निकल जाऊँगा, जैसे कि जो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। तो अ, इन तरीकों से हमारे दिमाग को एक डोपामाइन मिलता है जिसकी वज़ह से हमारा अ, दिमाग वो है अच्छे एक रिदम में आने लगता है धीरे-धीरे कि हम ये अच्छे काम करेंगे तो हमको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो इससे हमारी आदतें में एक सुधार आ सकती है, साथ ही साथ आप अ, एक समय तय कर सकते हैं कि इस समय से लेके इस समय तक या फ़िर इन दिनों से लेके इन दिनों तक कि शुरुआत के 3-4 दिनों तक आप अपने स्लीप साइकिल पे काम करेंगे, उसके बाद आप अपने एक्सरसाइज़ पे काम करेंगे, फ़िर आप अपने 2-3 दिन में डाइट पे काम करेंगे, तो ऐसे करके आपकी आदतों में सुधार आ सकती है।
जी। हाँ। हाँ। हाँ।